Ja, du, ich hätte da mal 'ne Frage und zwar also manchmal, da bin ich dann, äh, so auf der Couch und guck, äh, 'n Film oder so, und ich habe so unglaublich Lust auf Schokolade oder auf Chips oder wie auch immer und habe aber gerade erst gegessen. Und dann denke ich mir: „Sag mal, ähm, irgendwie ist das auch komisch.“ Da kann ich nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt wirklich Hunger oder ist das jetzt irgendwie so 'ne na ja, irgendwie so 'n emotionales Gefühl, so 'n Ersatz, oder oder was was kann denn das sein? Hm, kannst du mir da vielleicht mal weiterhelfen?
Ja, das ist ja interessant. Erst mal danke, dass du das mit mir teilst. Ähm. Ja, also manch institu manch einem gehen ins bestimmten Situationen ja auch bestimmte, äh, Gedanken durch den Kopf. Hast du dir da mal drüber Gedanken gemacht, dass wenn du auf der Couch sitzt in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, äh, irgendwas essen zu wollen, äh, aber doch nicht richtig Hunger hast, dass du in dem Moment an irgendjemand gedacht hast oder dass dir bestimmte Gedanken durch den Kopf gegangen sind?
Mhm. Hm. Also so ganz genau würde ich jetzt sagen, nein, weil ich meine, ich bin ja gerade am Film gucken. Das muss sich dann irgendwie unbewusst abspielen. Aber wenn ich da jetzt so genauer drüber nachdenke, dann frage ich mich, ähm, vielleicht bin ich ja irgendwie frustriert oder so. Und das ist dann so 'n Ersatz. Weißt du, was ich meine? Dass ich irgendwie das Gefühl hä habe, äh, ich könnte vielleicht jetzt woanders sein, ich könnte jemand anders sein, ich könnte 'n anderes Leben haben oder wie auch immer. Und alles, was ich nicht habe eben das ersetze ich dann halt dann mit Schokolade, ne? <chuckles>
Mhm. Okay. Ah,. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Ja, schön, dass du das jetzt gerade teilst. Also, äh, es ist natürlich, ähm, vielleicht auch die Situation, ja. Du du sitzt da und, genau, hast vielleicht diese Gedanken, die ja unbewusst ablaufen. Ähm, vielleicht ist das ja auch, was dich in dem Moment so 'n bisschen unsicher macht und, ja, so 'n gewisses Gefühl in deinem Bauch, äh, auslöst, du dir dessen aber gar nicht bewusst bist, dass das Gefühl gerade da ist und in dem Moment, äh, du dann so einen gewissen Heißhunger entwickelst, ne, aber das ja, äh, vielleicht nicht unbedingt mit, hm, äh, richtigen, äh, Hunger, also, körperlichen Hunger, äh, zu tun hat?
Mhm. Ja. Stimmt. Ja, ja. Ja, absolut, ich glaube, das hat wirklich nichts damit zu tun, weil wenn ich gerade schon gegessen habe, dann müsste ich ja eigentlich dann satt sein. Also, ich meine, ja und dann gibt's halt auch manche also, ich würde mal sagen, es gibt so Periode te Perioden, würde ich mal sagen, also, im jetzt, äh, innerhalb ja, weißt du, 'ne Frau hat ja auch 'n Zyklus und ich würde jetzt auch sagen, ähm, das hängt damit auch zusammen, wenn ich merke, ich bekomme meine Regel und dann ist es ganz schlimm. Also und da frage ich mich halt, äh, das ist ja dann gar nicht mehr wirklich, äh, psychologisch, sondern das ist ja dann doch irgendwie, äh, körperlich. Also, ich meine weißt du, was ich meine? Ich kann das überhaupt nicht beeinflussen. Ich habe dann einfach unglaublich Lust auf Süßigkeiten und so Kram.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Hm, ja, das, äh ich höre ja heraus, dass das so ne äh, in dieser Situation auch sehr herausfordernd für dich ist, ne, weil das ja in dem Moment auch so du merkst ja schon, dass es auch körperlich z zu tun hat und dann in dem Moment du auch diesen Heißhunger entwickelst, also, doch auch gleichzeitig psychisch bedingt ist. Also, das das Körperliche und das Psychische hat ja es ist ja Eins, also, es hat ja miteinander z zu tun, ne? Also, äh, die Gedanken und die Gef also, Gedanken, äh, äh, sind manchmal von Gefühlen geleitet, äh, oder ja, genau. Ähm, oder nach den Gedanken kommen die Gefühle und, äh, ja, das ist dann durchaus schon so, dass dann das so 'n bisschen ähm, so 'n bisschen leitet und dich so in in so 'n Gefühl, äh dich mit in so 'n Gefühl drängt, oder dich so, 'n Gefühl überwältigt und du in de in dem Moment natürlich dann auch gewissen, ja, ein gedif gewisses Bedürfnis entwickelst, ne? Und das vielleicht doch in diese ja, in den Hunger in das Hungergefühl. Und manch anderer, der greift vielleicht zu 'nem, ähm, Spiel, oder macht irgendwas anderes, bastelt vielleicht oder so, ne? Vielleicht kann man das ja in irgend 'ne irgend 'ne Richtung lenken. Ähm
Mhm, genau. Ja, ja, schon, klar. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aha, okay. Achso, du meinst, dass ich vielleicht einfach dann mal was anderes machen sollte, anstatt das zu essen?
Ja, einfach mal hm?
Ja.
Ja, genau, das wäre so jetzt mein Tipp, dass du vielleicht mal versuchst, wenn du nur irgendwas in der Hand nimmst oder gerne strickst, oder irgendwas machst, äh, in dem Moment, äh, dann vielleicht dieses dieser Automatismus, äh, in 'ne in was anderes übergeht.
Ja. Aha. Ah, vielleicht 'ne gute Idee. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, stricken kann ich jetzt nicht, aber das sollte ich vielleicht einfach mal lernen. <laughs> Ist ja auch 'ne gute Sache, klar. Oder meinst du, ich soll einfach den Film ausschalten und was ganz was anderes machen?
<clears throat> <chuckles> <clears throat> Mhm. Na, ich meine, <clears throat> wenn du dadurch entspannen kannst, ist ja in 1. Linie mal gar nicht so w negativ oder das ist ja nicht schlecht. Ähm.
Ja.
Vielleicht, dass man da dann doch 'n bisschen die Gedanken beruhigt und, ähm aber durchaus, natürlich wäre das du kannst natürlich auch durchaus das probieren, äh, dann den Verzehr auszuschalten oder den PC und dann vielleicht zu was anderes mal greifen. Sei's drum, dass du dir vielleicht dann nur Musik anhörst oder vielleicht was Praktisches, äh, mal tust, ne? Ähm. Vielleicht in die Richtung, dass dass dich da dann die Gefühle nicht zu übermannen oder überfrauen, äh, ja, dass du da das vielleicht besser in den Griff kriegst. Äh.
Okay. Mhm. Ja. Ja, okay. Kommen raus. <chuckles> Ja. Ja, könnte ich mal versuchen, auf jeden Fall, sehr guter Tipp. Ich habe aber dann auch noch andere, äh, also, äh, noch 'n anderes Hungergefühl und zwar habe ich das aber 'n bisschen besser in Griff bekommen und zwar hatte ich immer dieses 11- Uhr-Loch.
Mhm. Mhm. Mhm.
Das bedeutet, ich bin schon jemand, der frühstückt, weil es gibt ja Leute, die frühstücken nicht, aber ich brauche mein Frühstück morgens, ganz wichtig. Ähm. Hatte damals immer Marmeladebrot gegessen so morgens, ja, was ich heutzutage gar nicht mehr mache. Aber ich war jeden Tag dann um so zwischen 10 und 11 ein Hunger und der Magen hat geknurrt. Und also so richtig, so wie wenn, ja wie wenn wie wenn's mir schwindelig wird, so, ja.
Mhm. Mhm. Mm.
Und das ist auch dann aber schon richtiger Hunger, oder?
Ja, also dass, ähm wenn der Körper natürlich nach Energie schreit und das ist ja morgens also man sollte ja auch morgens frühstücken, vielleicht jetzt nicht zu viel, ja das ist ja von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, Aber ich, äh, glaube schon, dass der Körper dann auch natürlich was braucht, damit er Energie hat. Und das macht ihn natürlich auch in Schlappheit und, na ja, Trägheit und, äh, so 'n bisschen bemerkbar, ne, so. Also das ist so 'n bisschen, ja, dies dieses Bauchgefühl, also das ist ja nicht immer, dass es jetzt mit irgendwelchen, äh, Regeln oder dass dass man frustriert ist oder so zu tun hat. Also, ich denke, es ist auch ein gesunden Hunger Mhm.
Mhm. Okay. Ja, genau. Also meinst du, dass es in Ordn ja meinst du, dass es in Ordnung ist, dass ich dann auch was esse zu der Zeit, also was Kleines, halt nicht so viel, aber also kann man das schon dann machen oder ist das jetzt nicht so toll? Also meinst du es besser, lieber so dreimal am Tag zu essen oder eher so man kann schon auch mal kleinere Sachen zwischendurch essen?
Ja. Mhm. Mhm. Das ist mhm. Mhm. Mhm. Ja, Studien beweisen, ja, dass, äh, kleine Mahlzeiten, also zwischendurch, äh, durchaus hilfreicher sein können, als, äh, wenn man einmal f was Großes oder zweimal sehr sehr viel auf 1 einmal isst. Ähm, dadurch ist, der Körper ja auch zu mehr Leistung fähig und ist nicht so ga gar schlapp, ne? Also, hm, dass das vielleicht so 'n, äh 'ne Möglichkeit wäre, die du dann ausprobieren würdest so könntest 'ne? Das ist so mhm.
Okay. Ah ja, okay. Okay. Mhm. Ja, sollte ich vielleicht mal ausprobieren, ja. Also, und dann meinst du so 'n Apfel oder so, das wär dann so das Richtige oder was an was könnte ich da denn essen? Ja?
Ja, mhm. Also Obst, natürlich nichts Schweres, ähm, hm, also vielleicht eher ja, <clears throat> nichts kalorienhaltiges. Also Fleisch, ähm natürlich hilft Fleisch, äh, in bestimmten Situationen auch, aber da soll man's nicht so übertreiben. <clears throat> Ich weiß nicht, wenn du mal was von Hafer oder Soja gehört hast, zum Beispiel auch sehr gut bekömmliche Produkte.
Ja. Mhm, ja. Ja. Genau. Okay.
Hm, sowas könnt ich dir f raten und ja, Äpfel natürlich auch nicht in Übermaßen wegen diesem Fruchtzucker. Hm, das ist auch so 'ne Sache, ja, genau. Und
Ah, okay, ist halt doch auch Zucker. Mhm. Ja, verstehe, okay.
dass du da so in diese Richtung, äh, vielleicht gehst oder lenkst.
Ja, also ich muss dir auch was sagen, ich habe end dann jetzt also das Frühstück wie gesagt, auch geändert. Ich, äh, mache seit wann? Seit 2 Monaten mache ich mir so 'ne Art Haferschleim, also so 'n Porridge und zwar mit ganz vielen verschiedenen Körnern, ja. Und tue das dann im Topf, äh, mit Wasser aber dann, äh, sozusagen aufkochen, ja? Und also mit, äh, Haferflocken und so und Mandeln und was weiß ich, alles möglich alles, was so ziemlich gesund ist. Und seitdem ich das mache, habe ich auch gemerkt, dass ich dass es mir viel weniger, hm dass ich viel weniger Hunger habe dann, äh, so um 11: Uhr. Also das fällt mir viel länger dann an, würde ich sagen. Meinst du, es ist eine gute Sache oder ist nicht so gut?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, ja. Mhm. Nein, das ist durchaus top. Also, du hast da so 'n richtigen Situationsansatz gefunden, was gegen deine, ähm, ich sage ma ja dieses Hungergefühl, dass du ja manchmal gar nicht so def definieren kannst. Und wenn es da ist, ist es dann ganz gut, wenn dann so kleine Mahlzeiten zwischendurch und dann halt ja, äh grad Hafer oder Soja, e sind ja echt gute Produkte und du sagtetes sagtest es ja schon wie diesem Porridge. Ähm, das sättigt ja in gewi also das sättigt und ist auch nicht zu schwer für den Magen. Also, ich denke, du hast da den richtigen Ansatz schon gefunden und, äh, auch was Gutes deinem Körper tun, ne, ähm, ums und kleine also in in die Richtung kleine Mahlzeiten. Du hast ja schon, ähm, so kleine Schritte gefunden, um in die richtige Richtung zu gehen mit den kleinen Mahlzeiten. Hast ja echt super reflektiert, ja, dass du da, äh, nur kleine Mahlzeiten zu dir nimmst und wenn du dann mal Hunger hast, äh vielleicht dann grad mit Porridge, das ist ja auch sehr sättigend, ähm, aber durchaus darf natürlich auch nicht vergessen werden, dass du auch Mahlzeiten zu Mittag natürlich schon auch mal 'ne größere Mahlzeit zu dir nimmst und nicht, äh, ungef äh, immer nur kleine, denn der Körper, ähm klar, kleine Mahlzeiten zwischendurch ist ganz gut, aber, ma die Menschen brauchen natürlich auch mal 'ne gute, große Mahlzeit, wo dann der Körper auch wirklich gesättigt ist und genügend Energie hat. Ja. Mhm. Okay.
Ja. <coughs> Ja. Ahh, gut. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, genau, du hast recht. Also da hast du mir wirklich, äh, 'n guten Tipp gegeben und, ähm, ich werde versuchen, mal dann eher auch noch 'n bisschen die kleineren Mahlzeiten so dazuzutun, ja. Okay. Also, ja, danke dir, war super.
Ja, ich glaube an dich, danke. Ja, hat mir auch gefreut, danke.